Ja, eine fanden einige fanden das super gut, andere fanden das überhaupt nicht gut. Einige Leute haben versucht, mich zu stoppen und da ist mir dann aufgegangen, dass die mich eigentlich gar nicht richtig kennen, denn wenn ich mich für etwas entscheide, ja, also, <chuckles> was wollen die da machen oder sagen, ne? Und, na ja
Ja, Wahnsinn. Hattest du in dem Moment, als du diese Entscheidung getroffen hast und du k es klingt ja so, als wär das alles relativ schnell gelaufen, hattest du da gar keine Angst oder war dann genau diese Neugier, von der du sprachst, äh, wo du sagtest, äh, da da reiß ja?
Ja. Na ja, die Neugier, was wa Ja, das war mehr mehr mehr du d äh, sie die äh, die Neugier. Und ich ich wusste eigentlich, dass ich früher oder später sowieso in die Staaten gehe. Gib Acht, als ich klein war, ähm ich weiß gar nicht mehr, wie v wie wie alt ich war, aber da gab's ja nur 3- 3 Sender im Fernsehen, ne? Und das 3. hat jeden Sonntag um 6 oder 7:00 da gab's Sixty Minutes, ne? Die hatten dann deutsche Untertitel und da habe ich Dinge aus Amerika gesehen. Ich denke we denn bei uns hat immer jeder gesagt: „Die Amerikaner, die sind verrückt“, ne? „Die sind kaputt im Kopf. Die sind verrückt.“ So, und dann habe ich mir das angeschaut und und viele Dinge haben keinen Sinn ergeben, manche Dinge schon. Und na ja, also, ich habe mir gedacht: „Jetzt jetzt gehe ich darüber und schaue mir an, ob die wirklich verrückt sind.“ Das muss man auch rausfinden, oder?
Ah. Mhm. Ah. Ja. Okay. Das hei das heißt, auch da war nicht 'ne Angst vor dem ja, wa wa alle anderen hatten vor dem Verrückten Angst. Nein, du warst neugierig. Das heißt, das Unbekannte hat dich gereizt und das schon mit jungen Jahren und dann eben so mit 18, 19 bist du tatsächlich gegangen. Ja, und wie war das? Du hast ja v hast ja schon gesagt, also es war am Anfang alles anders, als du's erwartet hast. Was war da?
Nö. Ja, ja, sicher. Ja? Ja. Mit 18. Also ich muss ehrlich sagen, ja, die äh, hatte ich eigentlich keine Erwartungen, sozusagen. Es war halt alles äh, Leute in den Staaten, die leben anders, die denken anders, äh, die Sprache selbst ich meine, was wir in der Schule lernen, ist ja, äh, lächerlich ist aus'm Buch. Erst mal kann man nicht richtig sprechen und 2. mal, ähm am Anfang, alles, was ich verstanden habe, war, Ja, da damals habe ich immer freundlich ge ge gegrinst und ja gesagt und dann bin ich weiter, ne? Also ich habe mich wahrscheinlich die haben wahrscheinlich gedacht, ich wär nicht ganz richtig im Kopf, ne? Aber so kann man auch äh, ja?
Mhm. Mhm, mhm. <laughs> In welcher Ecke in in welcher Ecke der USA bist du denn da gelandet?